Also ich habe irgendwie 'n Problem. Ich fühle mich super super super einsam. Also, das Ding ist, ich bin jetzt so vor ungefähr 2 Wochen in 'ne neue Stadt gezogen, in 'ne Großstadt in Deutschland. Äh, wegen dem Job bin ich umgezogen und, ähm, ja, also grundsätzlich im Job bin ich so ganz gut angekommen, die Kollegen, Kolleginnen sind irgendwie auch alle relativ nett und ne, so alles gut so weit. Ähm, aber ich fühle mich einfach total einsam, weil ich halt irgendwie niemanden kenne. Ich wohne halt alleine und, ähm, ja, bin halt wie gesagt hier hingezogen, um den Job, äh, da zu starten. Und ja, weiß nicht, also fühle mich dann grade so nach Feierabend so total ausgelaugt, ne, weil ist ja auch so total anstrengend, sich da in dieses Einarbeitungsthema da zu begeben, ne? Ähm, und ja, weiß halt irgendwie nicht so recht, wie sich das so ändern kann. Also, ich freue mich jetzt erst mal so total auf Weihnachten, weil dann fahre ich wieder in die Heimat, um da so 'n paar Wochen meine alten Leute zu treffen. Aber dann gruselt's mich jetzt auch schon wieder so vor dem am 2. Januar muss ich nämlich wieder im Job dann sein in der neuen Stadt. Ja und weiß halt irgendwie nicht, wie ich da so rauskomme.
Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die in eine neue Stadt ziehen. Und du bist ja jetzt erst seit 2 Wochen da.
Ja, genau, ganz frisch.
Also, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, um da anzukommen, aber es dauert wahrscheinlich einfach 'n bisschen länger. Wir können ja zusammen auch einfach so 'n bisschen brainstormen, äh, was da für dich passen könnte. Ist es dann jetzt das 1. Mal, wo du in so 'ne, äh, große Stadt alleine ziehst, die weit weg von den ganzen Leuten ist? Okay.
Mhm. Mhm, ja. Genau, also, ich habe halt, als ich, äh, zur Schule gegangen bin damals dann habe ich dann als ich studiert habe, habe ich auch die Stadt gewechselt, aber die war jetzt nur so 1 Stunde mit so 'nem Regionalzug entfernt von meiner Heimatstadt. Also, das war kein Problem da jedes Wochenende mal hin oder auch mal unter der Woche und da waren auch viele Leute, die ich kannte, ne, von der kleinen Stadt in dieser wo die Uni war, aber jetzt genau bin ich halt zum 1. Mal so ja so um d um die 500km weg sozusagen von meiner Region.
Mhm. Ja und grad im Studium ist es ja auch noch mal 'n bisschen leichter, allein schon durch diese Einführungsparties lernt man da ja schnell Leute kennen.
Mhm. Ja richtig.
Äh. Wie ist es denn jetzt bei dir im Job? Sind da so 'n paar Leute, die du irgendwie nett findest?
Hm. Ja, auf jeden Fall, also, es ist so sehr gemixt, so von dem Alter jetzt erst mal. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so ja, für mich zumindest so 'n bisschen relevanter, ne, dass man jetzt nicht sich so wenn man jetzt nur mit Zwanzigjährigen arbeiten würde irgendwie, ne, ist nett, aber das da ist irgendwie nicht so die die die Schnittmenge vorhanden, ne? Aber es gibt also, wir sind halt so 'n Team von ungefähr 20 Menschen und ja, da gibt's schon so 3, 4, also, gerade auch die, die mich einarbeitet, ähm, die ähm ne, wo ich mir vorstellen kann, so mit der auch mal 'n Kaffee zu trinken. Aber ich bin halt ja gerade noch irgendwie an so 'nem Punkt, ja, wo man alle wo man sich so beschnuppert, wo man halt auch noch nicht so tief drin ist in allem. Und, ähm, ich konzentriere mich jetzt, also im Job zumindest jetzt viel eher darauf, dass ich alles so kapiere, ne, dass ich weiß, wo sind welche Ordner abgelegt und, äh, wie funktionieren die ganzen Tools, die die benutzen und so, ne, dass ich da so den das Tagesgeschäft verstehe und jetzt weniger auf diesen sozialen Aspekt, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, also, es geht ja schlecht irgendwie alles gleichzeitig. Aber könntest du dir vorstellen, irgendwie jetzt ist ja auch kurz vor Weihnachten also, erst mal habt ihr ja bestimmt 'ne Weihnachtsfeier, oder?
Mhm. Mhm. Ja, die ist nächste Woche lustigerweise am, äh also, was heißt Feier? Also, nächsten Dienstag gehen wir zusammen essen. Da hatte halt auch die Teamleitung Bescheid gesagt, ne, schon direkt, als ich dann den 1. Tag hatte, ne, dass sie auch äh, ja, dass sie sich da freuen würde, wenn ich da auch hinkomme und so. Aber gut, das ist andererseits ist das irgendwie auch so um 18:30, da gehen wir zu irgend so 'nem asiatischen Restaurant, und ich glaube also, das ist bestimmt total nett, aber es ist jetzt nicht diese klassische Weihnachtsfeier, die du vielleicht vor Augen hast, wie das auch in meinen alten Jobs war, wo man Freitagabend irgendwie um die Häuser zieht oder Cocktailmix-Kurs macht oder so. Also, das ist wirklich so 'n ganz gesittetes Beisammensein am Dienstagabend, äh, beim Essen, ne?
Ja. Ah, ja, Dienstagabend, okay.
Also, ich glaube, das wird jetzt weder lang gehen, weil ja viele von den Kolleginnen, die haben ja auch Kinder oder sind halt schon älter, ne? Und ich glaube nicht, dass das jetzt länger als 21:30 oder so geht, ne? Ähm, aber so 'ne Weihnachtsfeier mit allen Abteilungen zusammen irgendwie- das ist halt so 'ne Hochschule, an der ich arbeite- ähm, das gibt's jetzt, glaube ich, auch nicht in diesem Jahr, ne? Das ist, glaube ich, immer so von Abteilung zu Abteilung verschieden. Mhm.
Ja. Aber vielleicht könntest du dann ja überlegen, ob du irgendwann vor Weihnachten, bevor du da fährst ob man da, äh, mit so 'n paar Kolleginnen, die man mag jetzt hat man ja auch noch 1, 2 Wochen Zeit, die so 'n bisschen zu beschnuppern, vielleicht auch auf dieser Weihnachtsfeier dass man die dann auf so 'n After-Work-Dre Drink einlädt. Und ich finde, das ist ja auch nichts Verwerfliches zu sagen, ähm: „Ich bin hier gerade neu und ich würde mich total freuen, wenn wir mal einen Abend zusammen ausgehen, dann könnt ihr mir vielleicht 'n Ort zeigen, den ihr hier cool findet in der Stadt, und dann habe ich auch so“
Mhm. Mhm. Ja.
Dir das vorstellen?
Ja, also grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, also, ich bin ja eigentlich auch 'ne kommunikative Person, aber, hm, irgendwie kann ich mir das jetzt noch nicht so in den nächsten 1, 2 Wochen, wie du sagst, vorstellen, weil ich glaube, ich brauche immer so 'n bisschen mehr Zeit, um die Leute so zu beschnuppern, ne? Und um irgendwie so sicher zu sein, dass sich also, es ha hört sich so blöd an, aber dass sich das auch lohnt sozusagen, ne? Also, ähm, weil manchmal also, ich habe in der Vergangenheit ja auch manchmal so das Ge ähm, wie s Erfahrung gemacht, dass man auch gerade, wenn man Menschen so sehr proaktiv, sehr schnell näher kommt dass die dann so manchmal so einen was heißt enttäuschen, aber, dass die dann irgendwie vielleicht doch nicht so nett sind, sage ich jetzt mal vereinfacht, wie man gedacht hat irgendwie, weißt du? Also, ich bin da irgendwie so generell so 'n bisschen vorsichtiger.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, das kann ich auch verstehen. Und, äh, dann ist es ja auch okay, wenn man jetzt sagt, das dauert immer noch 'n paar Wochen länger. Ähm, hast du denn so 'ne Routine, dass du vielleicht mal 'n Video-Call mit deiner besten Freundin oder so machst? Weil okay.
Mhm. Ja, genau, also die da ist überhaupt nicht so das Problem. Also, mit meiner besten Freundin, die ja quasi in der Stadt wohnt, wo ich auch studiert habe, und mit anderen Freunden und Bekannten, mit denen bin ich so über WhatsApp oder Video-Call oder wie auch immer, immer so im regen Kontakt. Also, das hilft mir auch so gegen die Einsamkeit. Aber ich war halt immer 'n Mensch ich habe auch total lange so in WGs gewohnt und so oder mit meinem Ex-Partner zusammen gut, die Beziehung ist ja nicht mehr. Aber, dass ich mich halt einfach auch so einsam fühle in der Wohnung, weißt du? Ich komm dann so nach Hause abends, bin eh so total durchgelaugt, ne, wegen dieser Einarbeitungsphase und so. Und dann sitze ich da und klar, ne, manchmal spreche ich da mit der Freundin oder schreibe mit meinen alten Bekannten. Hm, aber dann, keine Ahnung, mache ich mir irgendwie Netflix an und sitze dann da so auf'm Sofa und fühle mich einf ja, das ist das Problem, glaube ich.
Ja. Ja. Ja. So 'ne WG hat echt so 'n Gemütlichkeitsfaktor und natürlich da lernt man auch wieder so schnell die Leute kennen. Also, viel schneller als jetzt durch, weiß nicht, einmal Kaffeetrinken gehen. Aber, äh, wahrscheinlich hast du jetzt auch einfach generell keine Lust mehr auf das WG-Leben, oder? Okay.
Mhm. Mhm. Ja, richtig, also ich f bin jetzt irgendwie auch in so 'nem Alter, wo ich mir denke: „So, das war 'ne nette Zeit“, ne, aber habe mich jetzt auch bewusst bei dem Umzug in die neue Stadt so dafür entschieden, mir alleine was zu suchen. Hatte auch das Glück, 'ne kleine Wohnung zu finden, irgendwie, die ich mir leisten kann. Ist ja auch nicht so einfach, ne? Man muss ja also gerade in den Großstädten hat das ja auch so voll angezogen mit den Preisen. Und, ähm, genau ich finde, die Wohnung an sich ist auch super, ne? Die liegt auch gut. Ich komme da relativ schnell zum Job morgens hin und hat Geschäfte und Cafés in der Nähe und so. Also, da das passt schon so alles, ne? Aber es ist halt einfach so 'ne große Stadt, die auch so viel anonymer ist. Weil in meiner alten Stadt also, unabhängig von der WG, aber in meiner alten Stadt, auch als ich mit meinem Freund damals zusammenwohnte mit dem Ex-Freund, ähm, da hat man irgendwie auch noch mal so viel mehr so Kontakt zu Nachbarn irgendwie gehabt, ne? Und das ist jetzt in dieser neuen Stadt, ist das einfach nicht so, ne? Da hat man irgendwie so das Gefühl, die Nachbarn sind alle so 'n bisschen komisch und verrückt. Also, was man so, wenn die da so äh, was man da so im Flur manchmal hört und so. Also, es ist halt alles so ich fühle mich schon wohl in der Wohnung, auf jeden Fall in meinen eigenen 4 Wänden. Aber so dieses Haus irgendwie, da sind halt total viele Parteien. Ich weiß gar nicht, auf jeder Etage sind so 6 Wohnungen oder so, ne, auf 5 Etagen. Ähm, da ist halt ja, sind bestimmt auch Menschen, die nett sind, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, da bei den Nachbarn einfach zu klingeln. Das fänd ich so total seltsam.
Ja. Ja, ja. Ja klar. Also, ich habe noch so, äh, 3 Ideen für dich. Also, wir können ja einfach gucken, ob irgendwas davon dir gefällt. So, das eine ist wirklich ganz klassisch, sich irgend 'n Hobby zu suchen, so was wie Yoga oder Reiten oder was auch immer, wo man einmal die Woche hingeht, und dann trifft man halt automatisch andere Menschen, die das auch interessiert. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen könntest?
Ja, gerne. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also so grade klar, ne, also so reiten auf keinen Fall, das passt auch gar nicht, das wäre für mich auch viel zu weit draußen. <chuckles> Ja, ja, ich weiß aber, ähm, klar, dass ich so 'n Sportkurs irgendwie mache, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, da müsste jetzt ich erst mal so diese Einarbeitung hinter mich bringen, weil ich jetzt grade noch so das sie mir so alle meine Energie raubt, weißt du? Also, ich habe kann mir grade nicht vorstellen, jetzt auch noch nach Feierabend noch mehr Action in dem Sinne zu machen. Aber es ist auf jeden Fall 'n Punkt, den ich in Überlegung ziehen werde auf jeden Fall, ja. Mhm.
Ah. J Ja das war nur 'n Beispiel mit dem Reiten, also <snorts> Ja. Ja, klar. Ja, vielleicht ist das ja ab Januar eher was. Dann ist man auch so 'n bisschen angekommen da im Job und dann kann man sich da eine Sache, äh, suchen, wo man einmal die Woche gerne hingeht. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob's vielleicht so ein Café oder eine Bar in deiner Nachbarschaft gibt, was du 'n bisschen sympathisch findest?
Hm. Ja. Mhm. Ja, gibt's auf jeden Fall, also da grade so Cafés sind da total nette. Also Nachtleben ist da so 'n bisschen ist aber eher so 'ne ja, so 'ne ruhigere Wohngegend, also so auch viel mit so, hm, jungen Familien und so und äh, aber Cafés gibt's auf jeden Fall 2, 3 total nette direkt bei mir in der Straße. Mhm.
Okay, ja, weil also, es ist ja oft so, auch wenn man in 'ner großen Stadt ist, dass man in so Cafés so 'n bisschen diese Stammkunden hat und dann, ja, sieht man da einfach bekannte Gesichter, sage ich mal. Und vielleicht
Mhm. Also, du meinst, dass ich da einfach mal so 'n alleine so einen Kaffee trinken sollte dann am Wochenende oder so?
Ja, genau, ich weiß nicht, wenn du, äh, vielleicht auch mal was am Laptop arbeiten musst, kann's ja auch ganz nett sein, dann fü
Okay. Ja, bis jetzt habe ich leider halt noch keine Homeoffice-Option, keine remote-Option. Das kommt aber nach der Einarbeitung, aber gerade muss ich halt jeden Tag noch ins Büro, mhm.
Ah, ja. Weil dann kann man da irgendwie 2 Stunden sitzen, äh, was schreiben oder wie auch immer, äh, und dann, äh, merkt man aber vielleicht so 'n bisschen: Wer sind denn hier die vertrauten Gesichter? Lernst du 1, 2 Leute aus der Nachbarschaft kennen. Das müssen ja auch nicht die besten Freunde sein, aber dass man so 'n bisschen das Gefühl hat: Ich bin hier in dieser Straße so 'n bisschen bekannt und verwurzelt.
Mhm. So 'ne Routine. Mhm. Ja, das ist 'n guter Tipp, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ja cool, okay.
Ähm, ja und als 3., ich weiß echt nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich habe in der letzten Zeit auch häufiger mal von Leuten in der gleichen, äh, Situation gehört, dass die dieses Babel Friends oder Bubble, ne Bumble heißt das. Bumble. Ähm. Ja Bumble
Ja. Bumble, okay. Ja. So 'ne App oder was? Also ich habe ich habe von der gehört, was Online-Dating angeht.
Genau eigentlich ist Bumble ja so 'ne Dating-App, aber, ähm, die haben da auch so 'ne Freunde-Option, wo man einfach so Freunde finden kann. Also, ähm, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie nach 2, 3 Monaten merkt, man fühlt sich irgendwie immer noch 'n bisschen einsam, kann man ja auch diese, ich sage mal, Dating-App in Anführungszeichen, ähm, ausprobieren und dann gucken, wenn da jemand ist, der ähnliche Interessen hat wie man selbst oder der einen einfach anspricht, dass man sich halt immer mit der Person verabredet.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also, das ist 'n guter Hinweis, also, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, super, du, ich danke dir ganz herzlich, das hat mir total gut getan, mich da mal so detailliert mit jemandem so auszutauschen, weil das ist ja schon, äh, blöd, wenn man irgendwie sich so einsam halt fühlt. Aber ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und, ähm, das war total hilfreich für mich, was du gesagt hast.
Ja, gerne. Also, ich hoffe einfach, dass sich das in den kommenden Monaten da gut eingrooven wird bei dir.
Danke dir. Okay, mach's gut. Tschüss.